อืม ก็ไม่น่าใช่มั้งคะ เพราะว่าแบบ ทั้งร้านเขาก็มีเนื้อสัตว์ มีอะไรแบบเนี้ยค่ะ ปกติเลย อืม มันน่าจะเป็น Signature ที่เขาคิดค้นขึ้นมาว่าแบบ เฮ้ย! อันเนี้ยมันคือแบบ ทุกคนต้องมาลองกินนะ ความแปลกของ มันเนี่ย ว่าแบบ เฮ้ย! มันฝรั่งมันจะแบบเอามาผัดกับพริกเกลือได้ยังไง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วจะบอกว่า คือกัดลงไปคำแรก เขาเรียกอะไรนะ ข้างนอกมันอะค่ะกรอบ แต่ข้างในมันอะนุ่ม
อา อา อันนี้เมนูแรก อือฮึ <laughs> อา ก็ อ ก็คือตามฉบับมันฝรั่งทอดใช่ไหม แต่ว่าไม่ได้ทอดกรอบ กรอบทั้งหมด แต่เป็น ท ทอดกรอบ ที่เราเคยเห็น ใช่ไหม ที่ว่าเป็นเนื้อ ยังจะมีเนื้อของมันฝรั่งอยู่ข้างใน อา
ใช่ เขาทอดมาแบบกำลังดีเลยอะค่ะ อืม อา ใช่ค่ะ มันเป็นแบบฝรั่งชิ้นใหญ่ ๆ อะค่ะ มันฝรั่งชิ้นใหญ่ ๆ เลย อืม แล้วก็คือแบบรสชาติคือแบบสุด อืม แล้ว แล้วตอนแรก ใช่ แล้วตอนแรกอะ พอเราบอกเพื่อนว่าแบบมันอร่อย เพื่อนนึกว่าเราโหก อืม <chuckles> แต่ก็บอก "เฮ้ย! ลองกินก่อน แล้วจะติดใจ" ปรากฏว่าสั่งเพิ่มจ้ะ ใช่ เพราะมันอร่อยมากเลยอะค่ะ แล้วก็เมนูที่เขาแบบว่า เออ เหมือนแนะนำเราอะ ก็คืออร่อย แต่ถามว่าแบบมันว้าวไหม คือเราเห็นไอ้เฟรนช์ฟรายก่อน เราก็เลยไปว้าวกับแบบเฟรนช์ฟรายมาก ๆ ไรอย่างเงี้ย มันเป็นอะไรที่แบบดูแล้วมัน "เอ๊ะ! มันจะอร่อยเหรอ?" มันจะเป็นเมนูปลา อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ผัดผัก แล้วก็มี อ๋อ มีอีกอันหนึ่ง ไก่ผัดเม็ดมะม่วงอ่ะค่ะ มันคล้าย ๆ นะ คล้าย ๆ แต่มันอร่อยมาก แล้วก็มีหมู
อา ๆ ๆ อืม อันนี้ก็จานแรกเนาะ อา แล้วจานที่ สอง ล่ะครับ? <chuckles> แต่มันอร่อยจริงใช่ไหม? อา ครับ อือฮึ เขาเอาอะไรมาให้บ้างครับ เมนูอื่น ๆ มีอะไรบ้าง? อะฮะ ไก่ ไก่ผัดเม็ดมะม่วงเหรอ เขามีซอส เขา ท เขาเป็น มีซอส มีอะไรไหม?
ใช่ค่ะ คล้ายไก่ผัดเม็ดมะม่วง

อา จำ ได้ไหมคะ ที่เป็นขนมสมัยเด็ก ๆ สีแดง ๆ กลม ๆ ขนมจีนน่ะค่ะ ที่เป็นแผ่น ๆ บาง ๆ อะ อา นั่นแหละค่ะ
นึกออกอยู่ครับ นึกออกอยู่ อา นึกออกอยู่ ที่เป็น จะ จะขายตามพวกร้านของชำใช่ไหมครับ?
ใช่ค่ะ ใช่ มันเป็นลักษณะนั้น เราก็เลยแบบว่า เฮ้ย มันแบบ เออ อ ดี แต่ แต่ว่าอร่อยกว่าด้วยนะคะ อร่อยกว่าที่เราเคยกิน ไรเงี้ย ก็แบบ "เฮ้ย อร่อยอะ" อะไรอย่างเงี้ย แล้วพอเราทานหมดอะค่ะ ซึ่งปกติอะเขาน่าจะแจกคนละ 1 ชิ้นเนาะ แบบมันจะเป็นแบบชิ้นหนา ๆ หน่อย อะไรเงี้ยค่ะ เขาก็มาเติมให้เราอีก เพราะเราไปบอกเขาว่าแบบ "เออ อร่อยนะ" ไรอย่างเงี้ย เออ อา พอ ใช่ค่ะ แล้วพออาหารมา หือ
อือ ๆ ๆ อา ฮึ อือฮึ <chuckles> <chuckles> ชอบใจนะครับ ชอบ บอกชอบใจ ก่อนหน้าจะ น่าจะเพิ่ง น่าจะหลุดมาไม่เยอะมั้ง สำหรับชาวต่างชาติที่มาร้านเนี่ย ใช่ไหม? ถ้าเป็นอย่างงั้น
ไม่น่าจะนะคะ เพราะว่าเรากับเพื่อนเราอะ คือก่อนหน้าเนี้ยก็คือแบบนั่งหาว่า "เออ เราจะไปกินร้านไหน?" ไม่เคยเห็นว่ามีใครถ่ายภาพร้านนี้มาอะ แล้วก็ไม่เคยมีใครพูดถึงเมนูไอ้เฟรนช์ฟรายตัวนี้ด้วย อะไรเงี้ยค่ะ
เออ ครับ ก็น่า น่าจะนาน ๆ คนหลุดมาทีหนึ่ง ก็น่าจะเอาใจเลยอะ จังหวะ นี้ <chuckles>
อืม แล้วเราอะ คือเอาจริงขนาดเข้าไปนั่งในร้าน แล้วก็คิวยาม อ๋อ ลืมเล่าไปนิดหนึ่งค่ะว่าแบบ ในระหว่างที่ไอ้ความเงอะงะของพวกเราอะเยาะ ทำให้ ข แถวเขาอะยาวไปถึงแบบว่า <chuckles> น่าจะแบบ 2-3 ห้องร้านอาหารน่ะค่ะ เออ <chuckles> ใช่ เพราะว่าพวกเราคือไม่รู้เรื่องกัน เราก็แบบ เออ ต้องใช้ Google Translate กัน ไรอย่างงี้นะคะ ไรเงี้ย ใช่ ๆ เออ ใช่ แต่ว่าทุกคนน่ะเขาดูแบบว่าเต็มใจที่จะช่วยเหลือเรามาก อะไรอย่างเงี้ย <chuckles> คนในร้านนะ อะไรอย่างเงี้ย อา แล้วเขาก็แบบ ชาเขาอะค่ะ เขาก็ใช้เป็นแบบว่าชาไอ้เนี่ย ชาเข้า ข้าวคั่วอะค่ะ
ครับ โอ้โฮ อา ก็ ก็คุยงานใช่ไหม ก็คุยนานมัน ก็ มันก็จะเสียเวลา คนอื่นนิดหนึ่ง อย่างงี้ อา <chuckles> ชาข้าวคั่วเหรอ? อือฮึ
อร่อยมาก ใช่ ก็คือ จริง ๆ มันก็คือรสชาติชาอะค่ะ แต่ว่ามันจะมีความหอมของข้าวคั่วเข้ามาอะค่ะ มันคล้าย คล้าย ๆ ใช่ คล้าย ๆ ของเกาหลี อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เออ เราก็แบบ โอ๊ย ประทับใจ แล้วเนาะ อาหารก็แบบ เออ เริ่มมาจานแรกเลย ก็คืออีเฟรนช์ฟรายเนี่ยแหละ ค่ะ อะไรอย่างเงี้ย อืม
อ๋อ ว่าจะเป็นเรื่องกลิ่นใช่ไหม? ที่มีความพิเศษ ครับ อา อ๋อ อ มาจานแรกเลย <chuckles> ที่เรา เราอยากลอง พอดี ใช่ไหม อา สรุปแล้วมันคืออะไรครับเนี่ย?
ใช่ ถูกค่ะ แล้วตอนแรกอะ เราอะแบบเป็นคนลองก่อน เพราะเพื่อนแบบ <tsk> "มันจะอร่อยไหม เนี่ย? ดูแล้วมันไม่น่าจะอร่อยเท่าไร" อะไรอย่างเงี้ย อา เราก็หยิบมากิน มันอร่อยมากอะค่ะ ไม่น่า เชื่อเลย จริง ๆ แล้วเพื่อนอะนึกว่าเราแกล้ง เพื่อน
อา <laughs> เฟรนช์ มันคือเฟรนช์ฟรายจริง ๆ ใช่ไหมครับ <chuckles> ไม่ใช่ เออ ก็คือมันฝรั่ง ก็คือมันฝรั่งเอามาผัด ผัดเกลือเหรอครับ?
เฟรนช์ฟรายจริง ๆ ค่ะ มันคือเฟรนช์ฟราย เออ ใช่ค่ะ เอาไปทอดก่อน ก็คือเขาเอาไปทอด เหมือนเคลือบ เอาไปทอดเสร็จ แล้วก็ไปเคลือบน้ำตาล แล้วก็เอามาผัดกับไอ้เนี่ยค่ะ พริก กระเทียม แล้วก็ผัก อืม คือแบบ เออ เมนูมันดูงง ๆ เนาะ แต่รสชาติมันคือสุดยอด
อ้อ ครับ มัน หรือว่าเขาใช้ เขาใช้เป็นเนื้อสัตว์ หรือแทนเนื้อสัตว์ หรือเปล่าครับ?

อา ใช่ ใช่ ไม่ใช่นักท่องเที่ยว ไม่มีนักท่องเที่ยวเลยตรงนั้นน่ะค่ะ เป็นแต่แบบว่า
อ้อ อ๋อ ก็คือเป็นคนท้องถิ่นเลยใช่ไหม? ที่ไปกินกัน
ใช่ค่ะ ก็เป็นคนท้องถิ่นล้วน ๆ แล้วเป็นแบบพวกวัยรุ่นด้วยนะคะ ไม่ใช่แบบว่าเป็นแบบคนมี อายุ หรืออะไรอย่างเงี้ย ไม่ใช่ เป็นวัยรุ่นเลย เราก็แบบ "โอ้โฮ ร้านนี้น่าสนใจแล้ว" อะไรอย่างเงี้ย อืม แต่ว่าเราอะมองเข้า คะ
อา อ้าว แล้ว แล้ว ก ร้านที่เราเล็งไว้ล่ะครับ? <chuckles>
มัน มันหายไปจากสารบบค่ะตอนนี้ <laughs> เรียกได้ว่า
โอ้ มันหาไม่เจออะ ใช่ไหม น่าจะหิวไหมอย่างงั้น? <chuckles>
ใช่ คือเราพยายามเดินหาแบบ 1/2 ชั่วโมงแล้วอะ มันหาไม่เจออะ อืม เราก็เลยแบบ เออ ร้านนี้น่าสนใจแฮะ แล้วมันแต่งแบบ แต่งร้านเป็นสไตล์ Minimal ที่แบบดูแล้วแบบ เฮ้ย มันน่าจะโอเคอยู่ นะ อะไรอย่างเงี้ย อืม
อืม อา อ้าว มีเรื่องการ แต่งร้านด้วย อะฮะ
ใช่ค่ะ แล้วก็เอาจริง ๆ ก็คือบรรยากาศอะ พอมันคนเยอะอะ มันก็ดูว่า เออ มันน่าจะอร่อยเนาะ อะไรอย่างเงี้ย อืม เราก็ไปยืนต่อคิว ใช่ ใช่ค่ะ
<chuckles> ก็น่าจะดูน่าเชื่อถือเนาะ <chuckles> แล้วเป็นวัยรุ่นด้วย เราก็น่าจะคิดว่าก็ถูกปากวัยรุ่นใช่ไหม? วัยรุ่นแถวนั้น อา
อา ใช่เลย อะไรอย่างเงี้ย เราก็คิดว่าแบบ เฮ้ย มันต้องอร่อย อืม เสร็จ เราก็เลยให้เพื่อนเราอะไปยืนต่อคิว เราไปกัน 4 คน ใช่เปล่าคะ ก็มี สอง คนยืนต่อคิว แล้วเรากับเพื่อนผู้หญิงอีกคนหนึ่งอะ เออ ก็เดินออกมาแล้วก็แบบไปสำรวจโต๊ะอื่น ๆ เพราะว่ามันมี Indoor กับ Outdoor อะค่ะ มีแบบ เขาเรียกไร ภายในร้านกับด้านนอกเนาะ เราก็เดินออกมาที่นอกร้าน
ครับ อือฮึ อ๋อ ก็ ก็ ก็แสดงว่าร้านใหญ่พอสมควรไหมครับ ถ้าอย่างงี้? ถ้ามีแบบว่าถึงข้างนอกด้วยอะ
อือ ไม่ใหญ่มากค่ะ มัน เดี๋ยวนะคะ ข้างในมันน่าจะมีประมาณ อ่า 5-6 โต๊ะ แล้วก็ข้างนอกเนี่ยอาจจะเยอะหน่อย อืม
อือฮื อ๋อ ก็ไม่เยอะ ใช่ไหม แต่ว่าก็มาเน้นข้างนอก ข้างนอกเอา
ใช่ค่ะ พอสมควร อา อืม แล้วเสร็จเราก็เลยแบบว่าไปเดินดูโต๊ะอื่น ๆ น่ะค่ะ ดูอาหาร อุ๊ย! ดูน่ากิน แล้วก็มีอาหารชนิดหนึ่งอะค่ะ ที่แบบทุกโต๊ะเลยอะต้องมี
อา ก็คือ?
เราก็ เฮ้ย มันคือเมนูเด็ดแน่ ๆ เลย มันคือแบบเอาเฟรนช์ฟรายอะค่ะ เหมือนไปเคลือบ เคลือบน้ำตาล ใช่เปล่าคะ แล้วเราไม่รู้ว่าเขาเคลือบน้ำตาลหรือเปล่านะตอนแรกอะ แต่เขาอะเอาไปผัดกับพริกเกลือ พริกกระเทียมเกลือ เหมือนอย่างงั้นเลยอะค่ะ
อา ๆ น้ำ ต เฟรนช์ฟรายกับน้ำตาลเหรอ? อา ๆ ๆ

มีค่ะ มี ๆ ก็คือแบบ รสชาติคือกลมกล่อม จะบอกว่า เอ่อ แต่เขาอะทำออกมา เรารู้สึกว่ารสชาติมันคล้าย ๆ กับ เอ่อ ไก่ห่อใบเตยยังไงก็ไม่รู้ <laughs>
อือฮึ อา
อืม แล้วก็อีกอันหนึ่งที่อร่อยคือหมูแดด เอ่อ มันเป็นหมูทอดซอสน้ำแดงอะค่ะ อร่อยมาก
โอ้โฮ น้ำแดง แต่ แต่ว่าคนจีนเขาเหมือนจะชอบทำน้ำแดง กันอยู่แล้วไหม? มันก็เลยอาจจะ ด อันนี้ก็อาจจะดูไว้ใจได้ไหม?
ใช่ แล้วก็ใส่ โรยงา มันไม่ใช่แบบว่าเป็นน้ำแดงแบบใส ๆ นะคะ มันเป็นแบบเหมือนเอามา เอามาผัด อย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็แบบเติมน้ำขลุกขลิก อะไรเงี้ย แล้วก็ใส่แป้งมัน ลงไป แต่ น
มัน มันไม่ใช่หมุ มันไม่ใช่น้ำแดงแบบว่าพวกอาหารแต้จิ๋ว ไม่ใช่อาหารฮ่องกง เหรอครับ?
ไม่ใช่เป็นซุปอะค่ะ อา ไม่ใช่ มันแบบว่าเอาไปผัดน่ะค่ะ อันนี้มันไม่ใช่เป็นซุปนะ มันเป็นแบบเหมือนเอาไปผัดเป็นซอสสีแดงอะ ไม่รู้ อะไรของเขาอะ แต่คือมันอร่อยมาก อืม ก็คือประทับใจอะค่ะ แล้วอีกวันก็กลับมากินใหม่ <chuckles>
อือฮึ อ ก็ถือว่า ชอบ ก็สั่ง อา เฟรนช์ฟรายเหมือนเดิมไหม? อย่าง งี้ <chuckles>
ใช่ ใช่ค่ะ เมนูเดิมเลย อืม
<chuckles> ก็เป็น เป็น เรียกว่า ฝากท้องไว้ที่ร้าน นี้แล้วกันเนาะ อย่างงี้ โอเคครับ วันนี้ก็ต้องขอบคุณมากเลยนะครับที่มา แชร์กันเนาะ อันนี้ก็ โอ้โฮ ก็ได้รู้เลยว่า บางครั้ง เนี่ย เรื่องบังเอิญก็ทำไปสู่การแบบ หาร้านอร่อย ๆ ดี ๆ ได้เนาะ สำหรับเวลาไปที่อื่นเนาะ ยังไงก็ต้องขอบคุณมากเลยนะครับที่พูดคุยกัน สวัสดีครับ
แบบติดใจจริง ๆ ใช่ค่ะ เออ ก็เป็นการหลงทางที่แบบ เออ ได้เจอร้านเด็ดอะ อืม ค่ะ จริงค่ะ ค่ะ ขอบคุณเช่นเดียวกันค่ะ สวัสดีค่ะ